โอ้โฮ จริงด้วยนะคะ คือเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้ว ที่แบบว่าเหลือดีกว่าขาด แล้วเราก็จะกินให้พอดี อา โอเค เราก็จะพยายามแบบถ้าอิ่มแล้ว เราจะหักห้ามใจว่า เหลือไว้ก็ได้ไม่ต้องไปเสียดาย เหลือได้ไม่ผิดกฎหมาย เออ ๆ ๆ ลืมคิดข้อนี้ไปเลย เดี๋ยวเราจะ เอ่อ ดูแล้วก็ประมาณตนเองแล้วคันนะคะว่า ถ้าสมมุติว่าเราทานอิ่มไปเหมือนแบบทานสักพักหนึ่ง แล้วด้วยสติ ด้วยการเคี้ยวช้า ๆ อย่างที่คุณบอกมา พออิ่มแล้วเราก็จะหยุด ถึงแม้ว่าอาหารน่ะมันยังคงจะเหลืออยู่ก็ตามอะค่ะ เราก็จะพยายามเบรกตัวเองให้ได้เลย ยังไงวันนี้ ก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำที่ดี ๆ แล้วก็แต่ละข้อเนี่ย เอาไปใช้ได้จริง ๆ ด้วยอะนะคะ แล้วก็มันเป็นประโยชน์มาก ๆ จริง ๆ แล้วเราก็รู้เลยอะค่ะว่า ต่อไปถ้าเราอิ่ม เราจะไม่กินต่อแล้วแหละค่ะ
อืม ได้เลยค่ะ อืม ได้เลยค่ะ ยังไงนะคะ ก็ เป็นกำลังใจให้นะคะ แล้วก็เชื่อว่าคุณเนี่ยแบบว่าหลังจากนี้น่าจะรู้แบบสัญชาตญาณในเรื่องของการแบบ อ่า สัญญาณเนาะ ได้ค่ะ